Ah, sa a sa'min, 'no, pagka weekend naman usually ano, eh, yung tipikal na talagang nagtatrabaho na Pinoy, 'no, na 'yan, ah, maglilinis, ah, maglalaba ng mga ano or ganiyan. Ah, oh. Oo, pero kapag paminsan-minsan naman 'yan na nagmo-mall rin naman kami ganyan or ano kapag may mga trip sila sa office ayan naman, ah, sinasama naman ako, 'no, or ah, kapag ayan, bakasyon ko.
Mm. Na, ah, reset kumbaga, weekly reset. <chuckles> Talaga nakakatuwa naman yun. An teka, panong trip, yung tipong parang out of out of the city, ganiyan. Probinsya, ga
Ano nga, eh. Oo. Oo, ah, actually na puro ano out of town kasi parang quarterly, 'no? Meron silang mga conference gan'yan 'yong parang mga reporting nung financial reports, ah, kadalasan ano uma-attend siya. So, ang ginagawa is, ah, ayan sinasama ako o kaya ano, ah, siya na lang yung gagastos nung, ah, ticket ko tapos ano makikitulog lang ako sa ano, sa room nila ganiyan. Kasi nga bata pa nga, eh, oo. So, yun naman oo, ah, kapag may time ako, ah, kapag libreng oras ayan or may mga, ah, pagkakataon na gano'n, eh, sinasama ako kaya ano talaga, eh, min dati mga nakailang beses na ako nakabalik sa, ah, ano, sa ibang lugar ganiyan.
Out of town, hmm. Oo. Hmm, bitbit ka na niya. <chuckles> Oo. <chuckles> Laro nila. Oo, nakakatuwa yung gano'n. Ano yun na mm. Oo, kasi dun lagi, 'no? Pag conference kasi na gan'yan di ba ano, parang loyal na yung kumpanya dun sa isang hotel na 'yon do'n na lagi, eh, di ba, madalas.
Mm, usually paminsan-minsan Palawan o kaya Boracay ganiyan, pag mga gano'n sinasama ako, eh. Tapos ano wala akong pasok ganiyan. Kaya masasabi ko rin na kahit papaano, eh, nakakabawi, 'no, sa ano mental gano'n nga, mm.
Hmm. Mm. Mm. Ayan, nakakatuwa. Tsaka, nakakatuwa siya na ano tawag dito, kasi siyempre laging wala si mama ano sa weekdays limang araw 'yon sa isang linggo. Tapos 'pag may conference, eh, nakakabawi naman dins, 'no, sa bonding. So, ah, sa mental health, ah, wellness mo, eh, maganda siya, 'di ba? Ito, naman, 'no, balik tayo sa'yo. Ah, nabanggit mo na nagba-basketball ka mas madalas kang kasama 'yong barkada. So, sariling diskarte mo siya kumbaga, hindi siya influence ng family mo. Sa tingin mo ba, alin ba sa mga naging wellness habits mo yung parang pinakanaiimpluwensiyahan ng family mo, 'no? Kasi yung parang nag-lack tayo, eh.
Mm. Oo. Mm.